Здравствуйте.
Здравствуйте. Хочу обсудить с вами вот какую тему. Э, как вы думаете, почему люди не доверяют политикам?
Ага. Ага. Давайте. Ну, мне кажется, это вообще пошло испокон веков- не доверять политикам, э, хм. Потому что они м уже много раз, э, не выполняли свои обещания, да. Поэтому Ну да, то есть мне кажется, 99 % да, политиков и 99 % обещаний не выполняют. Э, это всё, эм, куча других появляется обещаний, да, и старые люди забывают, но осадочек остается, да, и плюс некоторые всё-таки помнят. И в целом, ну это, наверно, такая, м, культурная особенность л вообще человека, мне кажется: не доверять вот тому, кто выше, богаче, м, что-то вот такое вот. Может быть, в каких-то очень маленьких странах, да, вот, э, а, какой-нибудь: Лихтенштейн там, М Монако- там, наверно, с этим проще, там всё слишком на виду, и сложно вот сказать: я вот так сделаю- и не сделать. А, ну и плюс маленькой страной гораздо проще всё-таки управлять, эм, и всё это процессы какие-то. Э.
Или в большинстве своём, да? Мгм. Так. Мгм. Но это Это вы в теории так думаете или вы знаете вот конкретно про ль
Нет, ну я я конечно, точно не знаю, я просто никогда не не
Теоретически вы думаете, что так было бы правильно, то ш Ну не не так было бы правильно, а что в маленькой стране это проще. Там большая страна- в ней тяжело
А, м, э Ну эт э э это в целом проще. Мне кажется, это это однозначно проще, потому что бо большой страной управлять, в принципе, очень тяжело, хотя не могу сказать, что нельзя. Если это сделать как вот федерации, да, которые действительно, э, за себя каждый отвечает, да, а не на самом деле это какая-то липовая федерация, то тогда можно и большой страной. Мгм.
Хорошо. Ну хорошо, но а вы не считаете, м, ну вы не считаете, что вот, к примеру, эм Ну в теории я с вами абсолютно согласен- маленькой страной или любым маленьким коллективом легче управлять, чем большим. Это полностью с вами согласен. Но, э, в первую очередь, это зависит от президента страны или от вот, вот этого, у м, управленческого кабинета. На примере большой страны, такой как, э, Соединенные Штаты, да. Всё зависело или зависит до сих пор от президента и его команды. И мы знаем прекрасных, прекрасных президентов, которые меняли страну полностью, м, да, или к лучшему, или, наоборот,- мы знаем тех, кто, м, к худшему меняет, или, например, как сегодняшний- с ним вообще ничего не понятно. Ну вот на этом конкретном примере.
Ага, ага. Ага. Мгм. Ну конечно. Мгм. Ага. Ага. В целом, да, но вс н н н но всё-таки он н н Ага. К лучшему, да. <chuckles> Мгм. Мгм. Ну да, тут мутно всё. Ага. Ну, э, С С США очень интересная в этом плане страна. Э, всё-таки у них президент ну не единоличный, да, э, ф м, там же есть кабинеты, э, какие-т да, пара там чиновники как-то имеют вес. Это не как вот большая страна Россия, да, где на самом деле президент в принципе неограниченную власть имеет. А а, вот всё-таки Мгм.
Да. Палаты, да. Да, вы правы. В в в США, например, всё, что принимает п президент, сначала он это приносит на голосование, потом это всё либо одобряется, либо нет. Вы абсолютно правы. Тут момент такой, что очень по-разному, м, те законы и те проекты, которые приносятся, очень по-разному в той или иной стране воплощаются в жизнь или не воплощаются.
Мгм. Мгм, мгм. Ага. Нет, эт э это, конечно, да, всё равно, конечно, личность президента она имеет, да. Во-первых, это всё равно лицо страны, а, и, э, по стране и внешняя политика будет всё равно базироваться вот на суждениях, да, словах президента. Вот и Мгм.
Конечно. Вот я думаю, а, на на вопрос, например, что: какие м, какие действия политиков чаще всего вызывают у людей недоверие? Вот я бы сказал очень коротко, и вы сразу узнаете, о ком я щас говорю. Когда президент говорит, э, одно утром, другое днем, а вечером он говорит: "Нет, нет, я этого не говорил и не имел в виду". Вот, на мой взгляд, в вот это самый самый худший вариант, который может быть.
Мгм. Мгм. Ага. Ага. Да, да. <laughs> Ну да, да, ага. <chuckles> Согласна. Ну да, там вообще какое-то просто начинается у людей, наверно, в голове, м, хм, ну какой-то са всё перепутано, да. То есть, э, как ему верить, да, если вот он говорит одно, а потом вот вообще- даже какой там месяц, да, не прошел, если в тот же день может сказать, что: нет, это не так. То есть это вам показалось, да. <chuckles>
Да, в тот же день. Э. Кажется, что это в переносном смысле,- в тот же день, я знаю. Э, слушаешь утром и думаешь: "О, вот это хорошая идея". А к вечеру он говорит, что: "Нет, нет, я так не говорил, я так не считаю, и, м, вы неправильно поняли". А на следующий день полностью, э, противоположную берет, э, сторону. Да, вот вот это на самом деле пугает.
Мгм. Мгм. Ага. Вы неправильно поняли, да? <chuckles> Ага. Точку зрения, да. Ага. Ну это газлайтинг прям такой уже, да? <laughs> Населения всего, да, страны.
Это пугает сильно, потому что, э, люди не понимают, что будет завтра в этом случае.
Мгм. Конечно, да. И учитывая, что, э, ф э, в большой стране всё-таки стабильность очень важна, м, потому что если 1, 1 часть будет одно делать, середина- другое, там, м, другой конец страны- еще что-то, то никакой стабильности не будет, да. И люди просто начнут, э, ну, переживать очень сильно. Это скажется, э, не только на отношении к политикам, а вообще в принципе на здоровье, да. То есть и будет на на здравоохранение, будет нагрузка повышенная.
Мгм. Конечно. Конечно. А скажите, пожалуйста, были ли у вас случаи, когда вы внезапно поверили политику, и что этому способствовало? Если это было.
М. Э, наверно, в если только в детстве. Я вот помню смотрела, э, вот, э, м, Ельцина, вот я ему в принципе верила. Но я тогда вообще была маленькая, <chuckles> поэтому я бы кому угодно поверила. <laughs>
Мгм. Да. Ну, с Ельциным с Ельциным была очень мощная тогда, м, кома э, не команда, а вот эта вот кампания по выборам. Да. Она называлась, по-моему, э, типа как "П проголосуй или проиграешь". И это была очень мощная это очень была мощное такое движение, и действительно все понимали, что или так, или наши дела будут плохи. А я
Кампания, да. Ага, да. Ну. Да, да, помню такое, да. Ага. Ну да, либо там вернется коммунизм, СССР. Тогда этого боялись, в отличие от сегодняшних дней, да. Всё поменялось очень сильно.
Абсолютно верно, да. Да. А у меня был такой случай вот, как ни странно, когда Трамп пришел на 1 срок. Вот похожая ситуация с, э, Ельциным, которая, потому что я присутствовал и там, и там. Ну, то есть я имею ввиду и в той стране, и в другой стране. И я голосовал
Ага. Ага. Мгм, мгм. А, а чему вы померили, каким словам? Что он сказал тогда?
я голосовал за Трампа, потому что я считал, что, м, я считал, что это будут мощные перемены в хорошую сторону. Ну, я не знал тогда, что он будет болтуном и что он будет т там т три мнения у него разных будет в день.
Ага. Мгм. Не ну, конечно, как можно знать. Но, кстати, его 1 каденция не была так уж плоха-то, м.
Да. Не могу так сказать, ему всё перекрывали, всё, что он хотел делать, те самые палаты и те те самые другие чиновники ему палки
Мгм. Да, то есть он пытался, да, всё-таки и и исполнить свои обещания тогда.
Он не мог, он не сделал ф ф не сделал большей части из того, что планировал. Вот. Но интересно, что именно тогда я и другие люди очень как-то верили в хорошее будущее, связанное с Трампом. А когда он пришел на 2 срок сейчас, и вот я знаю, э, были сильные надежды и в России, и на Украине- ну, по по их причинам,- что им поможет Трамп, то своим друзьям и в одной, и в другой стране я говорил, что: "В вы что, не понимаете? Ну, посмотрите, оглянитесь на те прошлые 4 года- это ничего".
Мгм. Мгм. Ага, ага. Ага. Ну-ка, да, да. Ага. Ага. Ну да, тогда не удалось, да и сейчас тоже ничего не будет, да. <chuckles>
Ну да, это тот же самый человек, с теми же самыми, эм, а амбициями. Он на самом деле, вот если про него говорить, он, наверное,- вот надо будет посмотреть, конечно, вот пройдут эти, э этот его срок- он хорош для Америки.
Мгм. Амбициями и словами, на. Мгм. Ага. <chuckles> Ага. Но имен именно для внутренней политики, да, Америки?
Я так думаю. А Н наверное, я думаю, что вот пройдут эти 4 года, и, оглянувшись, будет видно, что он действительно принес пользу А Америке. А всем остальным, я думаю, что ему дела нету. Ну как
Мгм. Ну в в принципе это так, наверно, ну достаточно логично. Не, я не говорю, что внешняя политика не нужна, но просто, а, сосредоточение на внутренней политике- это не так плохо, если он действительно сделает, э, что-то полезное для страны, да, для своих граждан, да, п Потому что внешняя политика- это для престижа, да, и всё такое, но это другие страны, м. То есть да, он там обещал это всё, но, э, не знаю, кто там щас уже в это верит, да. <chuckles> Вот, а в а внутренней политике, может быть, он тоже не б м, что-то получится, да, ему сделать в это в этот срок. То есть, э, о он же уже там напринимал кучу законов, не знаю, насколько они там полезны для страны и для граждан.
Для своих граждан в первую очередь. Да, для своих. Мгм. Сейчас очень сложно, да. Ежедневно, он ежедневно что-то принимает. Это вот, да, звучит смешно, но он просто, м, удивляет тем количеством, которое он постоянно и, м, и делает, и меняет свое мнение. Что?
Да. Мгм. Мгм. Как п плодотворно, да? <chuckles> Плодовит на законы, да? <chuckles>
Не знаю, вот пока непонятно. Е есть, на самом деле, есть хорошие. Есть те, которые полезные вот, м, для страны. Вот н
Мгм. Мгм, мгм. Ну да, наверняка есть. Должно что ли ф что-то то сделать, э, хорошего для страны.
Ну он пытается изменить и налоговую систему, и он убирает какие-то И миграционные. Абсолютно верно. И то и другое- это очень мощные, м, рычаги, которые могут поменять с страну в ту или иную сторону, и то и другое.
Ага. Иммиграционную политику, да? Мгм. Ну. Конечно, конечно, да, однозначно, это 100 %. Возможно, получится.
Поэтому в этом смысле да, в этом смысле посмотрим, но, э, вот как мне кажется, что политик может быть, даже он идет в политику- вот когда идет, когда он свежий в этом- с какими-то добрыми и хорошими намерениями, а, а впоследствии он да, впоследствии он ломается и превращается непонятно во что, и и и делс действует как будто это не он, э, свою предвыборную кампанию говорил, да, и двигал.
Ага. Ага, ага. <chuckles> А потом его обламывают, да? <laughs> Ага. Говорил, да, всё? Ага. Мгм. Не, я согласна, Трамп плюс же еще и шоумен. О, это всё-таки у него не отнять, это его, а, неотле неотъемлемая часть его личности- быть на виду, да, и быть шоуменом. Мне кажется, он от этого кайфует вообще в принципе. П п поэтому это тоже сказывается на его ну как, э, законах, так, э, и на том, что он говорит. То есть вот именно, э, в во всеуслышание, на весь мир, что он говорит. То есть это всё воспринимать, вот то, что он говорит, за правду, ну крайне сложно. То есть, потому что непонятно, это вот он для имиджа своего говорит и правда так думает, или вообще это или это просто так, да, и он просто ляпнуть решил, мгм.
Вот н я так это вижу. Да, совершенно точно. Мгм. М. Да, это так и, к сожалению, это и неприятно. Вот всё, что вы назвали, м, так оно и выглядит, так оно и происходит. А, м, для человека, который хочет, в первую очередь, стабильности- это всё абсолютно отрицательные и нега ну, негативные знаки.
Мгм. Мгм. Мгм. Ну, конечно. В целом такой президент- это не про стабильность, он слишком, да, такой вот, э, слишком он.
М. Кажется, что это человек настроения. Чего не должно быть, э, чего не должно быть у политика. Политик должен быть Вот я, например, считаю, что в этом смысле, м, допустим, Путин: он жесткий, он четкий, он понятный. Таким политик и должен быть. То есть, если что-то не так, он принимает какие-то жесткие меры. Я не имею в виду, что я за того или иного, я просто говорю о о качествах, качествах, э, руководителя.
Н-да вот, во ну вот, да. То есть действительно так. Мгм. Мгм. Ага. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм, мгм. Ну да. Ну, по крайней мере, э, он, м, пытается себя таким показать. Я уж не знаю, какой он там лично, <laughs> н не ка это сложно сказать. Мне он к очень тоже з з мутный человек, мне кажется, это очень сложно сказать какой он на самом деле. Но то, что жесткий это да, наверно, вряд ли другой. <chuckles> Да, это это скорее всего правда, да. Мгм.
Мгм. Ну Жесткий. Жесткий, жесткий. И для, вот как мы с вами в начале разговора говорили, большая страна, маленькая, наверное для большой страны президент и должен быть жестким, четким, понятным, чтобы вот до последнего уголочка, куда-то там, э э, д дошла его мысль не двузначно, а очень четко.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Не, ну в этом я согласна, но, м, слишком много власти у 1 человека, и очень долго,- это, м, это плохо, это демократией никогда не будет, это да, застой, это будет всё подчинено 1 человеку. Ну, так не должно быть, э э. Ну, ну, ладно бы еще окей, 3 срока, хотя это слишком много всё равно, но н не столько же, да, сколько вот сейчас. <chuckles> Вот. То есть уже бессрочно практически. И вот поэтому, а, я считаю, что в политике очень важна сменяемость, вот просто очень важна. Это н не будет коррупции такого уровня никогда, если это будет, э, вообще 1 срок, м, и всё, и доль "до свидания", и ты больше в политике бо не можешь находиться. Вот если так сделать, в таких странах как Россия, то есть в США можно и 2 срока, все-таки там н не так всё, <chuckles> да.
Это застой, да? Мгм. Ну у Я думаю, что вот один два на самом деле оптимально, то есть, чтобы человек понимал, что, э, 3 у него нет, чтобы вот приходили люди со свежими мыслями. Опять-таки чтобы это не были
Да. Да, и чтоб его запомнить, да, чтоб его запомнили за 2 срока, да, а не за 25 лет, да.
И еще я бы добавил чтобы это не были люди которым 80 и и 90, а чтобы это были люди в возрасте 50 допустим, 50- это когда и опыт у тебя уже есть, и в то же время ты не Байден. Вы знаете о чем я? Ну куда это годится? Щас они, э, выясняют, что Байден может быть был не в порядке в то время, когда он Кому это всё нужно? Это же жизни людей!
Да, да, да, все-таки это точно. Мгм. Мгм. Ну да, да. Да-да-да. Ага. Мгм. Ну вот с конечно, да, это о это очень страшно на самом деле. Всё, я считаю, что это должны проверять у их, э, ментальную деятельность президентов, вот кандидатов, да, обязательно, то есть чтоб там никаких, э, ни альцгеймеров, ничего у него там не начиналось, да. <laughs>
Это очень страшно. Обязательно. Н ну, конечно. Это не т не тот пост, не та позиция. Спасибо за разговор. Спасибо, всего доброго.
Да, о однозначно, согласна с вами. Да, спасибо большое, вам тоже. До свидания!